Kalau stratanya D3 cukuplah gitu, tapi kalau stratanya S1 itu mungkin masih agak sedikit di bawah standar sih itu, Kak. Nah, karena kan ini LSM sih, Kak, kita kerjanya di yayasan gitu jadi dia, eee, gajinya based on project yang, eee, biaya yang di di iya dibe diberikan sama si owner-nya, gitu. Nah, kalau yang satu tuh Rp.800.000 gitu. Nah, ini sempet ini sih ya
Oh, syukurlah gitu ya. Oh, oke, paham paham. Oke, mmm. Dikerjakan gitu? Oke. Menarik menarik, Kak.
sempet terjadi, apa ya, kayak iri-irian gitu sih. <laughs> Tapi kalau aku sih cenderung, apa ya, eee, aku omongin di awal gitu loh ini kenapa beda, gitu. Ya dikasih lah alasannya mungkin karena jarak mereka lebih jauh terus juga pabriknya lebih besar daripada kita, eee, daripada yang di Tangerang gitu nah, tapi itu sih awalnya memang ini loh, Kak, aku tuh bener-bener all out gitu ya artinya dengan Rp.500.000 itu tidak meruntuhkan iya, tidak meruntuhkan ke semangatku untuk, eee, apa ya, memberikan kontribusi terhadap pekerjaan gitu loh, dan memang akhirnya terbukti gitu loh, Kak, ketika selesai project 1 tahun. Akhirnya perusahaan tempat, eee, aku, eee, melakukan project ini gitu, Kak, nawarin untuk jadi pekerja tetap di perusahaan tersebut, gitu. <chuckles>
Apa tuh? Gesekan, gitu? <laughs> Oke. Oke, mmm. Semua dikerahkan ya, Kak. <chuckles> Oke, mmm. Oke, wah menarik juga nih, Kak, tapi dengan karena kenaikan gaji jadinya kan? <chuckles>
Pastinya <chuckles> kan kita harus nego. Karena tadi udah punya sedikit bargaining position, <laughs> sedikit.
Iya, nah Eee, terus, Kak? <chuckles> Oh iya juga ya, ada ada pengalamannya juga. Nah, kalau, Kakak, tuh kan, Kak, tipikal, eee, mungkin pada saat transisi kan ada nggak sih hal-hal atau pertimbangan-pertimbangan yang di mana akhirnya, Kakak, menerima itu jadi karyawan tetap kah di sana gitu ada nggak pertimbangan khusus gitu kan termasuk tadi aspek balik lagi ke aspek yang kayak apa sih yang, Kakak, cari, gitu?
Betul betul.

Oke. Jadi, eee, mungkin pertama kali itu ditawarin, eee, aku dikasih tahu sih, ini gajinya bakal naik sekian. Wah lumayan juga sih, artinya ada 2 kali lipat dari yang aku dapatkan heeh, gitu, oke lah, gitu. Nah terus tugasnya juga dikasih tahu, tugasnya nanti nerusin proyek, plus misalnya jaga, misalnya mengawasi proses, eee, apa ya, eee, di HRD juga gitu loh Kak, di bagian GA gitu, oke gitu kan. Sebetulnya ini ini ini sih, mmm, ha hal yang baru sih, hal yang baru buat dunia aku gitu ketika misalnya ditawarin, "Oh ya kamu nggak di HRD GA?" Gitu kan, gitu tapi ya udahlah, aku bilang ini challenging lah gitu. Nah <chuckles> jadi ap heeh, nah akhirnya ya itu aku terima tawarannya
Oke. <chuckles> Sebelumnya. Mhm. Oh, oke. Paham paham paham. Oh, oke oke, terus? Oh, oke oke oke. Terus Kak? <chuckles> Penasaran nih.
dan pertimbangan terakhir itu nih Kak, tidak semua orang punya kesempatan bagus ketika, eee, apa ya, eee, ditawarin kerja tanpa ada tes apapun, <chuckles> gitu.
Betul, kene kan kenaikan, apa, kenaikan posisi ya Kak, jatuhnya, tapi langsung gitu aja, naik aja gitu kan tanpa ada syarat-syarat tertentu, oke, masuk sekali Kak.
Betul, betul. Mhm. Heeh, makannya, daripada kesempatan ini dibuang ya udah, eee, aku terima sih saat itu, walaupun memang, eee, ranahnya tuh beda gitu ya, eee, skill aku dengan yang akan aku kerjakan gitu, Kak. Nah
Oke. Oh, berarti pernah sempat menyeberang juga ya Kak artinya, cross ini, cross job ya? Mhm, oke oke, mhm.
Betul. Betul, cross job gitu kan. Tapi ya itu sih Kak, karena kan aku memang orangnya seneng belajar gitu kan, eee, aku ningkatin skill juga aku suka, gitu ya. Nah, eee di situ, aku belajar sih aku berusaha untuk deketin orang-orang lama, cari tahu bagaimana caranya be mengerjakan hal tersebut gitu, Kak. Jadi selain tadi Kak, selain kita bekerja bekerja untuk misalnya uang atau karir kita gitu Kak, nah sebetulnya ada hal lain yang misalnya kayak koneksi ya, eee, hubungan dengan orang itu ya. Itu juga, penting gitu ternyata Kak, gitu, dalam, dalam kita merintis karir kita sendiri, gitu. Nah
Oke oke, mantap. Mhm. Oh gitu. Oke. Mhm. Oh, oke oke oke, paham sih. Tapi Kak, tadi kan menyeberang ya, mmm, konsepnya kan menyeberang, mmm, kerjaan gitu yang mungkin kan sebelumnya Kakak juga udah punya passion atau keinginan sendiri mungkin di bidang yang waktu Kakak gajinya hanya 500 itu. Itu ada sempat berdialog nggak sih Kak dengan diri sendiri kayak, eee, mengejar passion atau mengejar kesempatan nih, gitu?
Heeh. Betul. Iya.

Ada pastinya ya. Karena kalau mungkin kalau orang yang punya skill di bidang tersebut, dia akan lebih mudah untuk mengerjakan hal-hal yang kita anggap susah gitu ya. Nah, eee, waktu itu memang sih, ada tantangan, eee, dari eksternal ya, "Ini kenapa sih?" katanya, eee, "yang bertanggung jawab tuh skill-nya enggak enggak sesuai," gitu. Akhirnya aku kuliah lagi.
Betul, mhm. Eee Oh, ada pernah juga diomongin seperti itu ya, Kak?
Pernah pernah. <chuckles>
Wah.
Tapi kalau buat aku itu, eee, jadi pemicu aku buat ber ini ya, eee, punya skill yang lebih tinggi gitu loh, dan akhirnya aku kuliah lagi sih, Kak, gitu, di bidang tersebut. Iya, karena aku pikir karena aku pikir ini harus gitu. Karena, ya wajar aja kalau dia ngomong kayak gitu ya, Kak, ya? Karena memang, eee, harusnya sih
Wah, berarti Mmm. Wah, mantep banget, eee, itu mantap banget sih, Kak. Memang, ya ranah dia mungkin mengkritik ya, Kak?
Betul-betul, gitu, Kak. Jadi nah, dengan begitu kan aku punya bargaining position yang lebih lebih besar gitu loh, Kak, untuk misalnya aku mencoba pindah ke perusahaan lain gitu loh. Jadi, memang kalau di awal-awal itu ketika cari kerja, itu tadi sih, Kak, sebetulnya yang lebih utama, memang yang dicari itu pengalaman dulu gitu loh. Sehingga ketika kita ingin me-level up dari sisi gaji kita, itu akan lebih mudah gitu. Dibandingkan misalnya kita enggak punya pengalaman gitu kan, Kak, pastikan perusahaan akan mikir lagi untuk memberikan gaji yang lebih besar, gitu.
Oke. Oke oke, mhm. Betul. Tapi, Kak, ketika mau ngambil pendidikan tadi, tidak ada kekhawatiran gitu, Kak, untuk, "Aduh, takutnya nyebrang lagi nih, jadi enggak enggak mmm, pendidikan tadi mungkin agak, mmm, sia-sia," gitu, Kak, jatuhnya?
Oh, enggak sih, Kak, karena setelah itu memang aku level up-nya itu ke perusahaan lain dengan posisi yang sama dan iya, heeh, jadi, karena kan udah tau nih. Wah, ternyata ini nih yang yang apa namanya yang harus aku bangun gitu loh, Kak. Jadi ketika ngelamar ke tempat lain, posisi yang sama, tapi jat eee, sori, eee, bidang yang sama, tapi jabatannya bisa naik gitu, Kak. <chuckles>
Oh, posisi yang sama? Oke. Mmm, paham. Oke, akhirnya tidak menyeberang lagi ya, Kak, untuk yang kedua kalinya, <chuckles> oke.
Iya, betul. Karena itu tadi sih, udah ada pengalaman kan ya, udah ada pengalaman, terus skill-nya juga sudah bertambah gitu loh. Sehingga yang dicari, ya itu tadi eee, apa, uang, eee, stabilitas dari finansial, sama, eee, dari sisi ini, jabatan gitu. Jadi kan beda-beda tuh ya. <chuckles>
Mmm. Betul betul betul. Oh jabatan. Betul betul betul. Tapi nih, Kak, kalau misalnya, Kakak, masih boleh ngasih tips, kalau mau cari tahu, apa sih yang kita cari dari kerjaan tuh, mulai dari mana sih, Kak?
Mmm.